Eh, fammici pensare un attimo. Beh potrei citarti, mhmm
Mh-mh.
Mi piace molto, beh nel gobbo di Notre-Dame ad esempio, trovo che tutti i personaggi in realtà siano son belli, ad esempio il cattivo Frollo. E o adoro quest dicotomia, mhmm, quasi razzista che ha verso gli zingari, ma che in realtà è, mhmm, un suo difetto perché è lui che la brama così ardentemente da bruciare Parigi. E questa dicotomia è molto bella che da bambino non non ci arrivi, non non puoi arrivarci, è proprio una roba per adulti soltanto per quando comunque arrivi alla maturità. E quella è molto bella.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esattamente. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Beh, anche perché Mh-mh. Anche perché, poi, magari nel nel film Disney la rendono un pochino, m mhmm, più mhmm, cioè me meno visibile, no, questa sua questo suo ardore nei confronti di Esmeralda, mentre, uhm, se hai visto il il musical o se hai letto il il romanzo di Notre-Dame de Paris lì è è molto più evidente, no?
Esatto. Mh. Ah, sì, sì. Beh, alla fine nel film, uhm, vedi soltanto cioè lo capisci dalla scena in cui canta davanti al camino, ed è filtrata da morire, cioè devi capire ogni singola parola, ogni singola scena, e metterle insieme che da lì non <tsk> non viene mai tanto fuori, cioè, lo intuisci, da lì in poi capisci ogni singola cosa che fa, perché lo fa, e il senso che prende, ma da bambino è è solo un pazzo che sta che vuole dar fuoco a Parigi e ucciderla, tutto qua. Ehm, è fatto molto bene infatti, è un bel filtro.
Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Sì. Esatto. Mh-mh. Sì infatti. Mh-mh. Mh-mh. E c'è qualche altro oltre a Frollo magari perché a quanto ho capito tu hai proprio una passione per i p per i cattivi delle storie o sbaglio?
Ehm, tendenzialmente sui cattivi cioè, diciamo, che trovo che una storia è fatta bene se è fatto bene il cattivo. Cioè, mhmm, f non ci vuole molto a fare l'eroe, o quantomeno, uhm, non ci vuole molto a fallo decente, ci vuole abbastanza per fallo mhmm, per farlo avvalorare, sì, v dagli una certa, insomma, unità. Quindi, sì, tendo a guardare più i cattivi nei film.
Mh. Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh.